Çekinmekte ve huk utanmakta da gelmiş olduğun kültürden kaynaklı çok haklısın tabii. Burada, hani, eee, insanlara salsayı açıklamak zorunda değilim ama direk dansını açıklamak zorunda kalıyorum dediğin nokta aslında senin de böyle kültürleri yıkacağın, nasıl diyeyim insanlara yeni bir, eee, bakış açısı kazandıracağın nokta da olabilir. Mesela bunu şöyle de diyebilirsin işte. Eee, bunu fitness'la özümse özümsetip, işte, direkt fitness yapıyorum denilebilir ya da ne bileyim çok da akrobatik bir dans aslında bakarsan ve cidden çok denge durumunda kalmayı gerektiren bir dans. O kısmını ön plana çıkartabilirsin. Hani, direkt direk dans yapıyorum demek yerine, işte, akrobatik bir dans yapabiliyorum dem diyebilirsin ya da güç ve esneklik gerektiren antrenmanı gerçekten, böyle, eee, g eee, güç ve gerektiren bir antrenmanı
I hı. Evet. Evet, doğru. Hı hı.
Bir de çünkü sen biraz da sanki açıklamaktan kaçınan da noktadasın. Hani direkt danslı dediğimde insanlar beni ya yadırgamasın diyorsun. Bunda da çok haklısın. Peki, böyle, kimlerle paylaşmak istiyorsun mesela bu, eee, hobini? Çünkü paylaştığın kişiler de çok önemli. Şimdi nene, dede yaş grubunda çok geleneksel kişiler mi yoksa yeni fikre açık kişiler mi? Bu da çok etkili bu duygularıyla ya da bu utanma durumunla baş etmekte.
Evet. Hıı. <chuckles> Ya, şimdi şöyle. Anneme, babama tabii ki yakın arkadaşlarıma söylemek istiyorum. Eee, annem idare eder ama babam garipser. Eee, hatta başka, eee, başlayacak hobi mi bulamadın diyecektir. Adım gibi eminim. Arkadaşlarımdan garipseyecekler olabilir. Belki hoşuna gidecekler olabilir, eee, ama şurada da tıkanıyorum. Mesela sosyal medyada da paylaşmak istiyorum, işte, hobimi ya da, eee, hani, bu çünkü gerçekten sürekli, e e böyle, insanların kafasında canlandığı gibi işte iç çamaşırlarıyla falan yapılmak zorunda olan bir şey de değil yani. Taytını, bluzunu işte bir askılı bir şey giyip de spor yapıyor gibi de yapabiliyorsun. Yani, illa, böyle, o tarz bir, eee, şey canlanıyor insanların aklında ama o da şart değil ki, yani, olsa da problem değil. Bu bir çünkü spor da aynı zamanda bir Şimdi sosyal medyada mesela paylaşmak da istiyorum yeri geldiğinde. Eee, orada da alacağım tepkilerden çekiniyorum açıkçası. Çünkü, eee, hani, belki bekar olsam farklı algılanabilir ama evliyim. Orada da, eee, şaşıracaklardır ki, hani, büyük yaştaki kişilere de tabii ki tanıdıklardan, akrabalardan, kuzenlerden bir şekilde gidecektir. Ay, babaannemin neler diyeceğini tahmin bile edemiyorum açıkçası.
Hı hı. Hı hı. Mutlaka. Tabii. Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. Tabii.